Mhm. Ja, also, d die Ernährung ist natürlich auf jeden Fall spannend. Ähm, da habe ich mich auch schon probiert, 'n bisschen mit auseinanderzusetzen. Ähm, um kurz das schon mal vorwegzunehmen, rauchen tue ich nicht. <snorts> Ist natürlich 'n super, äh, starker Auslöser. Also, viele, die rauchen, haben tatsächlich auch Probleme mit Sodbrennen. Bei mir muss es aber irgendwie andere Gründe geben. Und deswegen ich habe zum Beispiel auch dann, ne, von mein meinen Eltern davon erzählt. Meine Mutter hat sich dann auch reingelesen in die Thematik und hat dann sofort gesagt: „Ja, du darfst das, das und das nicht mehr essen.“ Und das ist so 'n bisschen auch erschlagend, muss man halt sagen. Also, das ist dann irgendwie so, dass dass du irgendwie jetzt dir denkst: „Okay, d du hast jetzt die Wahl zwischen, ‚esse ich jetzt einfach v weniger von den Dingen, die mir eigentlich schmecken?'“ Also, du darfst dann eigentlich kei also, kaum noch Weizenprodukte essen. Du darfst weniger Zucker essen. Alkohol ist schlecht. Kaffee ist schlecht, ne? Also, da sind so viele Sachen, die man ja
<chuckles> Richtig. Mhm.
sage ich mal, als normaler Mensch ja doch hier und da mal irgendwie zu sich nimmt, ne, ob's jetzt irgendwie Kaffee ist oder so, was ja viele sogar je jeden Tag fast trinken und dann, ähm, war halt so die Überlegung, ob man so 'n Ausschlusskriterium macht, wo man halt mal s so verschiedene Dinge ausprobiert. Also, jetzt nicht gleich alles ändern und nur noch verzichten, sage ich mal, sondern einfach so 'n bisschen zu variieren und mal jetzt zum Beispiel den Kaffee wegzulassen und zu gucken: „Okay, wird's jetzt besser oder nicht?“ Und im Falle, dass es nicht besser wird, kannst du schon mal ausschließen: „Okay, am Kaffee liegt's schon mal scheinbar nicht.“ Und dann kannst du an das nächste Produkt gehen und gucken: „Okay, wird's damit besser, wenn ich das weglasse?“ Und das habe ich dann so 'n bisschen probiert, aber tatsächlich jetzt auch nicht so super feststellen können, woran das jetzt im Endeffekt lag.
Mhm. Aber dass du das zumindest probiert hast, finde ich, ist etwas sehr Gutes, weil wie du schon selber sagtest, zumindest so kann man dann noch diverse Dinge au äh, Dinge ausschließen oder vielleicht auch einfach besser verstehen. Ich denke da zum Beispiel noch an einen Bekannten von damals, ähm, den kannte ich jetzt nicht so gut, aber was mir da hängen geblieben ist tats ist tatsächlich seine Allergie und zwar konnte er fast gar nix essen, was so für uns so normal wäre, wie zum Beispiel Joghurt oder Zucker, diverse Weiz das konnte der alles nicht essen, weil er Allergien dagegen hatte und er konnte sich wirklich nur gefühlt auf 10, 15 Sachen beschränken und die musste der tagtäglich essen, sein Leben lang und ich hoffe natürlich nicht, dass es bei dir jetzt so was Dramatisches und Drastisches ist. Bestimmt wäre das auch schon vorab irgendwo aufgefallen tatsächlich. Aber vielleicht hast du da auch irgendwo eine Art Allergie oder eventuell wäre das zumindest eine Art, ähm, Weg, den man mal erkunden könnte, ob es vielleicht nicht damit zusammenhängen könnte. Manchmal kommt so was auch erst mit der Zeit und wer weiß, der l Körper hat manche so Überraschungen auch gerne parat. <snorts>
Mhm. Ja. Mhm. Ja. <snorts> Mhm.